Ну то есть тебе хотелось что-то, а, какое-то время всё-таки взять на раздумье, да, ш чем ты действительно хочешь заниматься, но при этом, а, заниматься, м, какой-то такой монотонной работой, которая не занимает у тебя много энергии и, м, я бы сказала, <chuckles> психологической энергии, ментальной, да, для <sniffs>
Я хотел отказаться от использования мозга настолько, насколько возможно, но чтобы мне платили дальше деньги. Потому что вот куча лет, э, за компьютером, где каждые где-то там 5 секунд
Ага. Да да, вот
надо принимать какое-то решение, и оно стоит денег, оно как будто вымотало мои все извилины и я больше Ну я хотел как бы вот именно отдохнуть от принятия решений, чтобы всё решали за меня.
Мгм. Мгм, да, м.
Я думал, что я в этом найду какую-то медитативность.
Ну, по идее, да, монотонная работа <chuckles> в чём-то схожа с медитацией, <chuckles> я бы сказала.
Так и есть так и есть.
А. Мгм. И вот скажи, сколько времени ты ты там до сих пор работаешь или ты уже, эм, поменял?
<laughs> К счастью, нет к счастью, нет. Я уже не там.
Мгм.
Я стал сходить с ума там, если честно.
А расскажи, чем ты занимаешься после после завода?
От этой монотонности. Чем я сейчас занимаюсь, да?
Да да, вот, э, например, ты какое-то время работал на заводе, да, принимал решения, о, что-то обдумывал, может быть, дальнейшие шаги, и вот к чему ты пришёл в итоге?
Сейчас Мгм.

И
Ну, скажи, а это работа больше такая интеллектуальная, то есть, э, приходилось очень много головой работать, да, чтобы думать там каждый ход?
Полностью, полностью. Профессиональный покерист- обычно это что-то такое толстое, умное, молчаливое, скорее всего, в плохом настроении. Работа, ну, почему-то его портит.
<chuckles>
И я очень кардинально поменял работу, если честно.
Мгм.
Я ушёл.
Мгм, да, вот расскажи об этом поподробнее, ам, на какую работу ты поменял и ско у тебя сколько времени заняло вот раздумие, кем ты именно хочешь, ти чем ты именно хочешь теперь заниматься, кем быть?
Мгм. Я ушёл, куда попало. Ну, я б так назвал это, этот уход. Без особого продумывания, я подумал, всё лучше, чем сидеть дома. Потому что дома сидеть вообще не помогает нисколько.
Мгм. Мгм.
То есть я просто думаю дальше про эту свою предыдущую работу. Она у меня заняла много лет, чтоб дойти там до каких-то успехов. И я пошёл на завод. <chuckles> Х хоть это так
Ага. Мгм, то есть с на 100 % кардинально сминен решил сменить деятельность.
Да да да да да. Ну я подумал, когда занимаешься чем-то монотонным, ну, как крутить гайки, да, вот это всё, шлифовать что-нибудь, там такая такой серьезный мужской труд, не требующий, м
Мгм.
интеллектуального, ну, в этом смысле, такого какого-то большого погружения. Да, это больше мышцы, это больше выносливость, какая-то сосредоточенность.
Напряжение такое. Мгм. И н ну, то есть те тебе показалось, что это будет, э, как-то разгрузит, может быть, твою голову, да, после <chuckles> стольких лет, э